Mmm, akhirnya cuma dipake buat pel tadi ya, mungkin ya?
Mhm, iya dipakai bopel itu atau kal atau ya aku langsung buang aku plastikin terus aku buang aja ke tempat sampah gitu.
Hmm. Oke oke. Nah pas, Kakaknya, kaya dikloter gitu, Kak, Kakaknya, pernah gak kayak ketemu barang yang mungkin barang itu berkenang banget sama, Kakak, dan mungkin berharga banget ya. Nah itu jadinya di jadi di apa ya, declutter lagi dibuang atau gimana, Kak? Atau tetep disimpen untuk kenang-kenangan mungkin?
Eee